Aku aku di rumah punya ayam, Mas, memang, tapi ayamku itu ayam bekisar. Jadi kan iya, ayam hias, tapi cewek-cowok jadi tetap ada telurnya gitu kan. Ya ya memang itu bagus dipajang gitu kan, tapi kan perawatannya gitu loh, kayak tetap dikasih makan, tetap apa namanya, eee, dimandiin, dibersihin kandangnya juga meskipun itu cuma ayam gitu kan. Begitu pula ini bapakku sih yang lucu itu. Bapakku tuh memelihara burung perkutut.
Gimana? Oh gitu, heeh heeh. Oh, ya biasa ya? Iya iya. Oh. Heeh heeh heeh. Iya iya. Iya iya. Bener. Bener. Dibersihin kandangnya? Iya. Benar. Benar benar benar. Heeh heeh. Heeh. Heeh.
Itu kan agak horor ya kalau di Jawa ya. Bapakku tuh punya banyak gitu loh dan aku enggak tahu kenapa, dulu tuh sempat punya burung murai. Mas, tahu murai harganya mahal banget ya.
<laughs> Se heeh heeh? Heeh. Heeh, oh bener, bener bener, murai batu kan mahal tuh.
Heeh, bener yang ekornya panjang banget itu. Nah, dulu tuh pernah punya murai, tapi tuh aku ngerasa bapakku tuh enggak yang sesayang itu loh sama burung murainya itu. Jadi kayak, eee, jarang dimandiin, terus ya cuma dipajang doang gitu loh. Jadi kayak
Iya iya, bener. Heeh. Mhm mhm mhm. Di iya iya. Dib dibandingin sama perkutut gitu?
Nah, dibandingin burung perkutut itu ya, aku tuh setiap kali pulang, itu pasti ada momen bapakku tuh mandiin burung gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang seminggu sekali, malah kebersihan kandangnya itu sangat di di ini, sangat sangat mhm, sangat diawasi, sangat detail gitu loh daripada burung murai batu yang harganya tuh bisa
Heeh heeh. Heeh heeh. Oh, gitu. Oh, kenapa? <chuckles> Jag jaga banget gitu ya? Oh, bisa begitu ya? Iya. Iya iya. Oh gitu ya, malah balik ya?
Heeh, makanya kayak, "Kenapa sih, Pak, kok gitu?" gitu kan. "Kenapa sih kok repot banget kayak s itu hari-hari ngebersihin kandang burung aja gitu ngapain sih gitu?" Terus ngerti enggak jawabannya bapakku tuh gini, Mas, kayak, "Ya kan ya kan ini rumahnya dia, lah kalau kamu pulang rumahnya enggak be bersihin emang kamu nyaman? Kan enggak," gitu. Masuk akal sih. Maksudnya kayak mending bantuin bersih-bersih rumah enggak sih daripada bersihin kandang burung, gitu kan. Gitu, Mas, tapi ya masuk akal, heeh.
Heeh heeh. Iya iya iya. <laughs> Apa apa gimana? Heeh heeh. Nge ngebersihin? <chuckles> Iya iya. Benar benar. <laughs> Tadi biasanya diomelin ibu nggak tuh, kayak gitu? Biasanya kan kayak gitu sekalian ngu ngurusin burung aja gitu kan?

Kalau hewan peliharaan sih dulu punya, Mbak. Kalau sekarang ada, eee, kucing kampung sih, cuma dia posisinya enggak di dalam rumah ya, dia di luar rumah gitu. Jadi dia, suka nungguin kita kasih makan gitu kan, di depan rumah. Jadi ini tiap pagi nih, rutinitas nih, kalau kita buka pagar nih, kan buka kunci gitu kan. Dia pasti udah nungguin depan nih udah gitu. Jadi, eee, rutinitasnya sek kita pagi-pagi kita kasih makan dia gitu kan, nanti jam entar siangan lagi dia lagi ngasih makan lagi gitu aja rutinitasnya. Jadi bukan hewan peliharaan sih, ya, hewan, ya, hewan liar aja gitu di depan rumah gitu, gitu. Eee, terus gim
Heeh. Oh. Mhm. Heeh. Masa sih? Oh. Iya iya iya iya iya. <laughs> Heeh. Heeh. Waduh, tapi nurut gitu, Mas, ya maksudnya setiap hari akhirnya dia melakukan aktivitas yang sama gitu loh. Wah!
Heeh. Iya, bener gitu, karena kebiasaan gitu. Kadang-kadang juga ngajak temennya malahan, buat minta makan juga gitu.
Mhm. Heeh heeh heeh. <laughs> Ngajak rombongan ya. Tapi nih, Mas, ngomongin soal hewan peliharaan tuh aku jadi keinget ini sih, eee, jadi, eee, kapan hari itu aku main ke rumah teman aku di salah satu perumahan itu kan. Terus, ada ini, ada 1 rumah kosong, itu udah jelas tulisannya tuh dijual gitu loh. Dan yang bikin aku sedih banget adalah di rumah itu tuh ada 1 anjing. Jadi anjingnya tuh ditinggal gitu aja gitu di rumah. Jadi kayak eee, aku aku aku pribadi heeh, mmm, apa ya iya, dia rantai tapi di dalam situ di halaman, tapi nggak ada orang di situ. Nah aku aku pribadi yang punya anjing itu ngelihatnya kayak aduh kasihan banget. Minimal jangan dirantailah, biarin dia jalan-jalan di halaman doang gitu kan, gak akan ke mana-mana gitu.
<chuckles> Heeh heeh. Heeh heeh, gimana, tuh? Heeh heeh. Heeh heeh. Iya, iya. Iya iya, iya. Mmm, mhm. Iya iya. Eh, heeh. Oh, gitu? En anjing oh, heeh heeh heeh heeh heeh. Jadi dira dirantai dia? Git m dirantai gitu? Oh, heeh. Oh, heeh heeh heeh heeh. Oh gitu. Ya Allah, kasian amat. Iya. Mmm, mhm mhm. Iya iya. Iya. Iya. Oh, heeh. Kasihan banget kayak gitu ya.

Halo halo selamat apa nih, selamat subuh, Mas. Oh iya ya, udah pagi ya. Iya 04:30 nih. Waduh, ini pagi-pagi akhir pekan nih kayaknya seger nih suaranya nih.
Halo halo, mmm, selamat pagi. Pagi ya, bentar lagi subuh nih. <chuckles> Iya benar benar. Gimana? Mhm, mhm. Iya nih, mmm, kita mau, apa namanya, rileks mau santai kita nih di, eee, akhir minggu kan, Sabtu Minggu kan waktunya kita santai kan? Gitu. Jadi semangat.
Mhm. Bener, tapi ngomongin akhir mhm, ngomongin akhir minggu tuh sebenarnya aku tuh ada loh Mas, aktivitas yang selalu aku lakuin sama hewan peliharaanku kalau hari Sabtu sama Minggu gitu kan. Heeh, jadi aku tuh biasanya, eee, jam segini atau jam 05:00 itu udah bangun terus aku siapin kan aku punya anjing nih, anjingku jenisnya Pomeranian gitu kan. Biasanya aku siapin anjingku kecil banget, e tapi umurnya udah 5 tahun gitu kan. Jadi aku suruh dia pipis dulu, pup dulu, sarapan dikit, minum dikit terus jalan-jalan, gitu.
Mhm mhm. Iya iya. Iya. Mmm, mhm mmm, mhm. Oh, apa oh, gitu? Gimana tuh? Gimana biasanya tuh? Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Oh gitu, anjing kecil berarti ya? Heeh, iya iya. Oh gitu, heeh heeh. Terus? Heeh? Heeh heeh? Eee, heeh. Oh gitu. Buat udah dilatih berarti ya udah kebiasaan gitu?
Udah 5 tahun Mas, jadi udah agak pinter, gitu. Tapi karena ini lagi gak di rumah, biasanya itu sih bapakku sih yang ngajak jalan-jalan, paling cuma, eee, muter-muter dikit terus pulangnya minta gendong karena capek, gitu. <laughs> Lucu ya? Iya kecil banget dia gak suka jalan-jalan sukanya rebahan, agak aneh emang, mhm.
Oh, iya iya iya, pantes, enak juga, iya? Heeh heeh. Heeh? Betul betul. Oh gitu oh gitu? <laughs> Oh minta gendong ya? Lucu juga ya. Pada eee, heeh heeh. Iya iya. Oh. <laughs> Tapi kalau ini biasanya lincah kan ke Pomeranian gitu kan ya sebenarnya ya?
Banget, lincah banget gitu. Eh, tapi aku jadi kepikiran ini sih, Mas.
Mhm mhm, mmm mmm, iya iya. Nah eh, gimana gimana? Gimana?
Eee, Mas ada hewan peliharaan gak kalau boleh tahu?